Che comunque non è stato approvato perché la carne, il prodotto italiano è forse per scelta etica, però insomma secondo me era la valida alternativa quella per mangiare carne, che però insomma non necessitasse di avere grandi spazi per essere insomma allevata, e s ehm, grandi sofferenze per gli animali eccetera. Quindi per produrre diciamo su larga scala carne che è più sostenibile, no? Chi proprio
Certo, ver Sì. Cer cer Ma guarda è sempre è sempre un discorso legato al consumo.
Mh-mh.
Cioè io non sono, uhm, in disaccordo col col consumo della carne, ma con sarei in realtà per un consumo responsabile. Io non ho bisogno di mangiare 3, 4 volte al giorno, tre cioè scusami 3, 4 volte a settimana carne, io potrei mangiarne 1 sola volta, così come sess ehm, mhmm, 60.000.000 insomma di italiani. Mhmm, quindi poi alla fine il discorso si tratta se si basa sempre su ques
Certo. Sì, sì, sì, son d'accordissimo. Il problema sai qual è pure: che la carne la carne è stalla venduta come un alimento da maschio culturalmente, no, all'inizio prima che insomma si iniziasse a consumare su larga scala.
Sì.
E in un certo senso alcu alcuni ancora la vedono così, quindi dicono che se sei vegano non sei maschio; però in un certo senso è anche molto facile da reperire, facile da preparare, facile da cucinare, perché ormai culturalmente ci siamo abituati all'idea che mettere il prosciutto nel panino è la prassi sennò che che altro ci metto? E invece il prosciutto magari neanche fa bene, no?
Okay. Mh-mh. Sì. Vabbè, ehm, sì è mhmm, è chiaramente chiaramente un fatto culturale certo. Però, mhmm, è un fatto culturale ma, mhmm, per quanto mi riguarda è un fattore proprio economico, cioè è legato proprio alla società dei consumi, al fatto che noi dobbiamo, mhmm, mangiare, dobbiamo produrre non per soddisfare, ehm, il nostro il nostro bisogno, ma per produrre. Cioè che noi alla fine buttiamo l'80% della roba, buttiamo una marea di di di di di di di di cibo e questo è poi profondamente sbagliato. Quindi, io non sono tanto contrario all'idea di di di di mangiare carne, di mangiare mhmm, eticamente può essere sbagliato, è ingiusto verso le specie animali, mhmm, questo sicuramente. Però poi alla fine, mhmm mhmm secondo me l'idea di base è quella che dovremmo avere uno s mhmm, un uso consap un come dire, ehm, proprio un uso consapevole, un consumo consapevole ecco, che, mhmm, sicuramente
Eh, capito? Sì sì. Sì, sì, sì. Mh-mh.
potrebbe diminuire sicuramente l'impatto ambientale, gli allevamenti e di tutto quanto, perché eh, io, mhmm, sono in agricoltura e non ti nascondo che nell'agricoltura in realtà insomma, <sighs> per produrre
Sì, sì, sì.

Mh. Sì, sì, tra Temu e cose, comunque la fast fashion adesso è diventata anche molto economica, capito, in un certo senso.
Sì, sì, sì, sì, sì. Sì.
Quindi s
Sì, ma è proprio sbagliato il concetto, cioè, ehm, il discorso che comunque noi dobbiamo avere, mhmm, miliardi di vestiti, di un materiale, uhm, assu eh, ehm, mh mhmm, per stupidaggini, poi, mhmm, insomma, sono tutti abiti che noi, cioè, mhmm, possibilmente magari molti di noi non lo sanno, cioè sono mhmm, c'è un rilascio di microplastiche nell'acqua, perché poi tutti questi vestiti li andiamo a insomma, a lavare in lavatrice, eccetera eccetera; insomma, quindi molto spesso, tante cose n magari perché non si sanno, perché quindi ci vorrebbe sicurame eh.
Per fare le foto su Instagram. Certo, sì, sì, sì. I sì sì. Eh, ma anche la produzione anche la produz anche la produzione stessa di questi prodotti, comunque, questi vestiti, comunque, somma non è molto a parte per le persone che la fanno, ma ma in generale proprio, non è sicura per l'ambiente, no?
Sì. Sì. No, assolutamente, assolutamente.
Mh-mh. Son d'accordissimo. È un po' sai cosa: am
No, uhm, eh, ma qui ci vorrebbe una campagna di informazione sicurame
Esatto, sì, è un po' come fast food è un po' come catene, insomma, di allevamenti intensivi, è un po' tutto così, basato sul gl ehm, grande guadagno, sulla massa, su produrre tanto e fare e guadagnare tanto, no. Cioè un po' quello, secondo me.
Sì. Sì. Mh-mh-mh-mh. Sì. Sì, sì, lì, secondo me, c'è proprio un discorso legato proprio al sistema economico che è sbagliato, cioè l'idea cioè, mhmm, perché sono nati gli allevamenti intensivi: perché in teoria loro con la scusa che, ehm, siamo, non lo so, 8.000.000.000, si deve produrre un quantitativo di cibo per soddisfare il bisogno di tutti, quando in realtà sappiamo benissimo, uhm, che in realtà non è che viene prodotto per sfamare tutti, perché c'è gente che ancora oggi muore di fame, ehm, ma semplicemente per produrre, però produrre, produrre e eventualmente poi la roba viene anche buttata. Quindi poi alla fine è proprio il sistema economico che
Mh. Certo, certo, sì, sì, sì. Sì, sì, sì.
che non funziona. Ehm, e quindi
Sì. Tu dicevi una cosa prima che era molto sensata, secondo me, no, quindi, magari, ecco, quella di far passare un messaggio da parte delle istituzioni, comunque fare una campagna, una propaganda, che parli di tematiche del genere, tra cui anche quella del del fashion, no. Ehm, ma anche io ti ci metterei anche qualcosa che parli sensibilizzi un attimo sotto il punto di vista della salvaguardia delle specie, sia marittime che quelle terrestri, perché comunque salvaguardare gli ecosistemi è parte integrante del mantenere, insomma, sana la Terra, no, sano il nostro pianeta.
Ti Sì. Certo, ce Certo, cer

Ehm, per soddisfare la richiesta, ehm, di oggi, che è una richiesta diversa rispetto a cinquant' anni fa, si inquina si inquina l'ambiente circostante quanto l'allevamento intensivo, quindi ehm, sì, per pr per produrre secondo i dettami di oggi, quindi il prodotto perfetto, il prodotto che dura a lungo, il prodotto che insom
Mh. Sì, sì, sì. Ah, per fare l'agricol per per l'agricoltura, dici, intendi? Mh, mh. Okay, okay.
Ci sono <tsk> tanti discorsi controversi purtroppo su questo tema, eh.
Certo, sì, sì, sì, immagino. Per quello ti dicevo, secondo me l'essere umano non è che si stia facendo troppi scrupoli sotto il punto di vista della man del mantenimento del
Ma no guarda non <scoffs>
dell'ecosistema sano. Mh, pure una cosa che mi manda in bestia è la pesca a strascico, no. Cioè, comunque io ho conosciuto dei pescatori qui sul lido romano che mi hanno detto tranquillamente che loro fanno pure la pesca a strascico, no. Quindi distruggono totalmente pure gli ecosistemi marini e cioè, nel senso, così, di questo passo dove vogliamo arrivare? Non è che
Sì. Sì. Certo. Sì. Ma guarda, ad esempio sulla pesca si sono adottate fortunatamente delle delle regole secondo me abbasta ad esempio da mhmm, dalle mie parti, ehm, ci sono comunque dei periodi in cui non si può pescare, ehm, e mh
Sì, ma anche qui, però non lo sai se realmente poi, quando si può pescare non fanno pesca a strascico, capito, cioè
mh guarda da m No, da me questa cosa viene molto rispettata. Ad esempio, ti racconto questa piccola cosa: c'è un'area marina protetta, eh, in un luogo molto bello, ecco, nella mia zona e dove è da circa 3 anni che non si può più pescare. Io ogni tanto vado a fare snorkeling in quella zona e ti posso dire che nel giro di 1 anno, 2 anni si è ripopolato di una fauna marina bellissima. E e e quindi, ecco, già questi piccoli interventi, ad esempio, riguardan riguardo il mare, eh, sono indispensabili, sono fondamentali. Almeno da questo punto di vista, mh, si possono adottare
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh, mh, mh. Beh, sì, sì, sì. Forse perché giù in Sicilia forse perché giù in Sicilia è un po' più ci sono un po' più di accortezze. Poi i pescatori, non lo so, so tutta una ca una casta a parte, ti dico la verità. Comunque, mhmm, ecco, piccole cose che possiamo pensare di fare so' quelle di, eh, quando laviamo i denti spegnere l'acqua, capito, non sprecare l'acqua così. Ehm, oppure non lo so, tipo, capito, eh, fare la raccolta differenziata, tutte questa serie di di procedimenti qua che magari nel quotidiano migliorano la situazione, no.
Mah, eh Eh, eh sì. <chuckles> Sì. Sì. Ma sì.